Ben alışveriş konusunda hiç iyi değilim ya böyle, eee, yani, ne alacağımı bilemiyorum, üzerime ne yakışır onda da kararsız kalıyorum. Eeee, böyle, eee, tek başıma karar vermekte zorlandığım gibi alışverişe çıkmakta da zorlanıyorum. Biraz o, böyle, gaza gelmekte de zorlanıyorum ama ihtiyaçlarım da var yani. Aslında alışveriş nedir? Basit bir ihtiyaçtır herkes için. Benim için biraz böyle bir, eee, zihinsel bir mücadele de. Ne alacağım, eee, o renk kombinleri falan hele hiç hiç anlamıyorum yani. O renkle o renk uydu mu falan diye soruyorlar mesela. Ne bileyim ben işte, 2 renk, yani, beraber uymuş gibi görünüyor. Böyle düz bakıyorum yani olaya. Bu kıyafet alırken de, eee, bu kararsızlığı yaşıyorum. Bir de, eee, hediye seçmek de ayrı bir dert benim için ha. Birine hediye almak falan hiç bilemiyorum yani. Eee, sever mi sevmez mi? Böyle, <smacks lips> eee, bazen gidiyorum, mağazadan bir şeyler alıyorum artık almış olayım falan diye. Sonra eve gelince, "Of ya çok içime de sinmedi falan." diyorum ama gidip iadeye değişime falan da üşeniyorum. Yani, benim, eee, bir de, eee, ııı, bu ara yeni bir işe girme ihtimalim var belki. Mesela girsem bir de o bir sürü kıyafet alacağım. Yani mesela, ha, ön bu hafta mesela gideceğim, orada bir adamla, eee, görüşeceğim ben. Eee, o adamla, eee, görüşürken böyle biraz şık bir kıyafetim olsun istiyorum. E onu da çok bilmiyorum, yani böyle, eee, biraz rahat olsun istiyorum. Biraz, emm, resmî olsun istiyorum. Böyle, bir, eee, kombin oluşturmak istiyorum. Eee, böyle b mesela en basitinden böyle bir ihtiyaçlarım var. Şık, biraz rahat, biraz, eee, birazcık biraz daha aynen doğru söyledim, eee, bir, eee, kombin hangi renklerden olur, nasıl yapılır mesela çok hiç bilmiyorum.
Anladım. Evet. Hı hı. Peki. Evet. Hı hı. Evet. Eee, anladım. Yani, eee, hani, şöyle bir şey var. Şimdi sen bir yandan tabii böyle bir şey yapmak isteyip ama bir yandan da hiçbir motivasyon içsel olarak bulamıyorsan, biraz böyle belki kendin de, hani, ya ben çok da anlamıyorum bundan diye, hani, eee, şartlayınca şimdi birazcık hakikaten bu zorlayıcı bir durum hâline gelmiş olabilir. Çünkü baktığında da aslında kıyafet biraz insanın 2'nci derisi gibi. Yani, aslında bir şekilde hayatta var olduğu, ııı, hani, kendini gösterdiği şeylerden bir tanesi. Eee, dolayısıyla hakikaten insanı, eee, etkileyebilecek bir şey yani hayatını. Şimdi bu noktada hakikaten yapılacak bunun için gerçekten bazı şeyler var ama birazcık şeyden bahsedebilir misin? Şu anda mesela, eee, ya, şeyi anladım, bu iş görüşmesi özelinde ve, hani, onun sonrasında gerekecek, eee, ihtiyaçlarını anladım. Biraz smart casual denilen, böyle hani, eee, tarza şey yapıyorsun, ııı, öyle bir tarza gitmeyi, eee, herhâlde düşünüyorsun. Iıı, böyle, hani, takım elbise filan değil yani tamamen, hani, eee, çok böyle şık, jilet gibi bir şey değil de daha arada iş dünyası için gayet de uygun. Onu güzel de bir, eee, tarif ettin. Bunun dışında sen normalde nasıl şeylerle rahat ediyorsun? Biraz böyle, hani, ayakkabı, şu, bu onlardan da bahsedersen sana uygun bir belki, ııı, şeyler, yollar bulabiliriz.
Enteresan. Paketli diyelim. Var mı? Değil, değil. Hı hı. Tabii benim normalde sevdiğim şeyler, ben, eee, rahatıma çok düşkünüm, özellikle ayak rahatıma çok düşkünüm. Eee, Skechers marka giyiyorum. Eee, Skechers ayakkabılarım var, çok başka da marka tercih etmiyorum. Çünkü aradığım rahatı onda buldum sadece. Sonrası hatta diğer markalara döndüğümde bu ne ya, hani, böyle yürürken rahatsız oluyorum falan. Eee, böyle bir tarzım var, işte, biraz kot, yani rahat kıyafetler giyen, böyle bol tişörtler giyen; böyle bir şey üzerime yapışsın falan hiç sevmiyorum. Böyle tenime rema temas etmesini, ııı, böyle rahatıma çok düşkünüm, yani normal zamanlarda. Ama şey de biraz da şık olmak üzere hoşuma da gidiyor aslında. Mesela, işte, geçen kardeşimin bir, iii, şeyi vardı, nişanı vardı, oraya giderken o yönlendirdi beni falan onları mesela kendim seçemiyorum, gidiyorum, eee, üzerime kıyafeti ay boy aynasından fotoğraf çekiyorum, gönderiyorum, ayakkabıları gönderiyorum, uyumlu oldu mu falan filan. Böyle bir kadınların yönlendirmesine ihtiyacım var gibi şeyim, yani o kadar uzağım bu konulara.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, anladım. Belki, anladım seni. Zaten aslında benim de sana, hani, ilk önerim şöyle bir şey olacaktı: Eee, bu işi iyi beceren, hani bir şekilde böyle gözü iyi olan, hani, derler ya, bir arkadaşınla; ya bu kadın olabilir, erkek de olabilir bazen ya da böyle hani tarzını beğendiğin bir, işte, arkadaşlarından, hani, erkek birisi vardır, eee, o da yardımcı olabilir sana. Ya da, işte, hakikaten biraz böyle bir, işte, eee, bu işten anlayan çevrende dediğin gibi, kız kardeşin olur, bir arkadaşın olur, bir kız arkadaşın olur, hani, eee, onunla birlikte aslında gitmek çünkü şey de motive eder seni. Hani zaten orada biraz yoran şey, "Ya, ben doğru şeyi bulacak mıyım, bulsam alacak mıyım hani?" filan gibi bir şey olduğu için belki de sıkılıyorsun. Eee, hem böyle bir şeyle de geçebilir, hani biraz eğlenceli de geçebilir. Bir de şöyle bir şey yapabilirsin: Bu, uuu, mesela bir kişiyi bulup onunla alışverişe çıkarken, eee, biraz böyle, hani, i illa her şeyi alma değil de mesela böyle bir günü, eee, birkaç değişik mağazada, birkaç farklı tarzda mağazada; biraz böyle üstüne hani bedenlerini tanıma, neler senin üstüne biraz daha değişik tarzları, eee, üstünde görme. Ya, işte, mesela bu bahsettiğin ta şeye uygun Chino pantolonlar vardır mesela, işte, hani kanvas. Eee, bunların bazıları biraz daha şey oluyor, eee, bol oluyor. Eee, bazıları hafif daha böyle hani o "slim fit" denilen dar tarzı. Böyle birkaç şeyi üzerinde deneyip, eee, böyle bir ara şeyleri olabiliyor. Hani farklı mağazalarda şeyi yapabilirsin. Ya, evet, ya, şu mağazanın şu pantolonları bak benim üstümde tam oturuyor. Hani bundan sonra devam ederken de mesela renk yapa eee, çeşit yaparken de ileride sen de oradan devam edersin. Böyle bir araştırma geliştirme kısmı nasıl geliyor sana ilk aşamada?
Gözü iyi. Hı hı. Çok iyi olur. A! Evet. Evet, seviyorum. Hımm. Aaa, bu şey, tespitin doğru, gerçekten de bu zihinsel olarak beni yoracak ya, o yüzden de biraz geri adım atıyorum. Yani o motivasyon konusunda sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten de birinin yönlendirmesine ihtiyacım olsa, yoksa üzerime kıyafet giyerim bakarım, yani gayet kolay bir şey beni yoran kısım o. Olur chino pantolonlarda da ben şey seviyorum ya, dar böyle ya var 1-2 ama böyle üzerime yapışan pantolonları ben daha çok seviyorum, eee, mesela tam tersi üst bedende üzerime ya yapışan sevmesem de alt bedende o biraz geniş pantolonlar bana eski şey geliyor, hani biraz daha eski moda gibi, sanki daha modern olunca dar olması lazım gibi. Mesela şeyi soracağım sana, kahverengi bir, eee, pantolonum var diyelim. Böyle chino tarzında dar, tamam mı? Mesela gömlek onun üzerine ne olur? Nasıl tamamlarsın bu kombinimi mesela onun ile blazer bir ceket olsa mesela falan. Renk olarak renk konusunda da çok şeyim, cahilim.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Eve Anladım. Yani şimdi bu chino pantolonlar, işte birazcık kendine uygun renkleri de bulman lazım. Senin aslında, hani kendi ten rengin, eee, şey mi, işte sıcak tonlu mu? Soğuk alt tonlu şeylere daha uygun? Hani ona göre birazcık böyle bir renk analizine de ihtiyacın olabilir. Belki de o yüzden çok rahat hissetmiyorsundur kendini. Eee, atıyorum, işte çok canlı renkler böyle bir fazla geliyordur ki sen, hani kıyafeti değil de kıyafet seni giymiş gibi, eee, görünüyor olabilir. Eee, bu tam tersi de olabilir ya da fazla soğuk alt tonlara gidiyor olabilirsin. Eee, bunlar böyle hakikaten şey değil mi, işte yani, zaten, hani bahsettiğimiz smart casual tarzı en güzel şey gerçekten birkaç tane, böyle, eee, şey, iii, yani, işte, 2 tane, 3 tane güzel blazer edinmek. Eee, bunu da böyle, hani farklı bir şey daha, böyle, şey, toprak tonlarına yakın 1 tane olabilir. İşte, hani, bir daha böyle, işte, giyiyorsan ne bileyim, işte, maviler böyle hafif o tonlarda bir tane olabilir. Tabii birazcık şeye de bağlı. E, tabii bu da bir de bir yaz yazlık, bir de kışlık olacak, hani o öyle bir, iii, şey de var. Böyle bir tarzda, işte, ne bileyim, böyle bir, iii, daha siyahlar, griler vs. işte senin o renk tonlarına uygun olması lazım. Bu ta bu tarz mesela, chinolarda şeyler hafif, böyle, kareli gibi olan gömlekler de, hani güzel gidebiliyor ya da daha böyle tek renk, işte, hani, mesela şimdi kış aylarına giriyoruz, o chino pantolonların kalınları da, böyle, hafif fitilli kadife gömlekler olabiliyor. Bunlarla da kendini, hani rahat hissedebilirsin çünkü onlar çok şey dar olmuyorlar mesela üst bedende. Eee, biraz, böyle, ama tabii kalitesi, eee, şeyleri, yani, 1-2 böyle, şey hâline bakıp ceketi çıkarttığın zaman, işte, ne bileyim, şöyle bir dirseklere kadar kolları katlama vs. hani, eee, biraz da böyle hani, işte, üstten mesela, eee, kaç tane, hani, düğmesi açıkken sende iyi duruyor, durmuyor. Böyle ufak tefek şeyleri biraz, ııı, deneyimleyip öğrenebilirsen, hani, genel olarak kendini böyle bir stil sahibi ve iyi hissedebilirsin diye düşünüyorum.
Olabilir. <chuckles> Değişik bir bakış açısı. Toprak, hımm. Hı hı. Hımm. Kareli, hımm. Hı. Hı hı. Tamam. Ha, evet. Tamam. Güzel. Tamam, o zaman bana şey düşünsene mesela, koyu kahve pantolonun üzerine, eee, ne renk mesela, eee, bir şey, eee, gömlek olabilir, mavi mi olabilir? Bir de onu blazer ceket, eee, renk olarak biraz bir, hani, komple görelim istiyorum, eee, büyük resmi görelim, belki ayakkabısına kadar da şey detay verebilirsin. Bu tarz renk uyumlarından bana biraz bahsetsene. Bir de hangi markalarda güzel oluyor bu şeyler, blazer ceketler?
Evet. Anladım. Hımm. Yani, eee, tabii yaşadığın yerdeki uygun, hani, markaları bulman lazım ama genel olarak bu şeyler mesela, işte, Oxford Company diye bir marka var. Mesela, işte, bunun gömlekleri filan, hani, tam, böyle, bu tarz için, zaten bunun için dizayn edilmiş bir, eee, marka. Evet, böyle, eee, bunun gibi, böyle, birazcık şeyden de araştırabilirsin, yaşadığın yerde şimdi sen yapay zekâya şeyleri sorabilirsin: "Eee, ben, hani, şunu, şunu beğeniyorum. Bana buna yakın, yaşadığım yerde yakın mağazaları öner." diyebilirsin. Bunun dışında, böyle, kahverengi tonlarında şimdi biraz senin kendi, tabii, şeyin de önemli: Yani, sen ne renksin? Hani, eee, sadece onların birbiriyle uyum değil senin ten rengine de. Mesela hafif, böyle, daha açmak istiyorsan o kıyafeti biraz, hani, bu coral denilen, böyle, mercan tonlarına, ııı, doğru giden, ooo, onların daha soğuk altyapılı şeyleri de olabiliyor. Hani, böyle tonlara da gidebilirsin, biraz daha sıcak versiyonlara da. O kahvenin tonu da önemli dediğin gibi ama mesela, işte, kahvenin üstüne, işte, gri gömlek giyilmez, yani, gibi. Eee, burada biraz mavilere de gidebilirsin. Dediğim gibi, o soğuk ve sıcaklık meseleleri uygunsa. Yeşil aslında kahverengiyle çok güzel giden, hani, böyle, acı yeşil denilen yeşiller çok güzel gidiyor. Böyle şeyler olabilir ama bir bütünlük olması gerekiyor. Yani, o o bir renk skalası. Bu arada şeye de bakabilirsin biraz, böyle, "Hangi renkle ne gider?" Böyle renk şeyleri vardır, ııı, nasıl diyeyim, hani, internet üzerinden girersen, böyle, renk skalaları, böyle, hani, o o hangileri birbiriyle uyumlu gibi, eee, ona da görüp bakabilirsin. Aaa, oradan birkaç tonu, ııı, birlikte, böyle, seçebilirsin. Hani, hoşlandığın, "A, evet ya! Ben bunu seviyorum." gibi. Eee, burada mesela, hani, bir tane kahve varsa bu kadar yoğun, artık üstüne de kahve ceket olmaz mesela, hani, o kahverengi bu kadar çok giyilebilecek bir şey değil. Hani, eee, bir böyle, evet yani b bu tarz, hani, işte, hani, sonuçta doğada olan bir ton. Doğada nelerle eşleşiyor? Şöyle bir bakıp aslında oradan bile düşünebilirsin yani bunu.
Oxford Company. Tamam. Evet. Hı hı. Hı hı. Yeşil, hımm. Evet. A! Hımm. Güzel. He he. O kadar olmaz, ımm. Imm, bak sen! Enteresan bakış açısı, sevdim bunu: Doğada nelerle eşleşiyor? Doğada yeşille eşleşiyor gerçekten kahverengi. Çünkü, işte, ağaçların gövdesi, toprak ve bitkiler, yapraklar bunlar aslında kahverengi, yeşil. Böyle, çok enteresan bir bakış açısı, bunu sevdim. Bir de internette renk skalalarından bahsettin. Renk kartelleri gibi bir şeyden bahsettin. Orada, hani, uyumlarına bakayım gibi, eee, şey yaptın. <tsk> Evet, olabilir, eee, ten rengimin de, eee, şey olduğunu söyledin, eee, önemli olduğunu söyledin bu konuda. Bu da güzel bir nokta, enteresan bir bakış açısı sağladın bana. Eee, o zaman, tamam, ben şey yapayım biraz, ııı, hem kendi bedenlerimi tanıyayım, farklı şeyler gideyim. Ben, eee, AVM gezeyim o zaman boş zamanlarımda. Eee, "Hobilerim arasında AVM gezmek vardır." diyen insanlar vardır ya, hep AVM'lere giderler. Ben de gideyim belki ihtiyacımı bulana kadar. Hem bir kaşe kaban da bakmak istiyordum. Bu konuda, ııı, belki orada ona da şey yapabilirim. Eee, bir şeyler bakabilirim. E, tamam güzel, eee, bu şeyler... Böyle bir kombin yaparız o zaman. Eee, faydalı oldu tavsiyelerin. Eee, bunlara göre bir sonraki alışverişe çıktığımda, bakalım, bu sefer karar vermede eskisi kadar zorlanmayacağımı düşünüyorum. Daha az zorlanacağımı düşünüyorum bu sefer. Yavaş yavaş belki ben de kendimi geliştirebilirim bu konuda. Teşekkür ederim yönlendirmelerin için, tavsiyeler için.
Evet. Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Olabilir. Tabii. Harika. Rica ederim, ne demek? Biraz sadece kendine zaman tanırsan ben çözebileceğine inanıyorum gerçekten.
İ hadi öyle yapalım bakalım. Sağ ol, görüşürüz.
Görüşürüz.